Não, não, imagina, eh, em Portugal, né, obviamente tem esse tipo de festa também, né, e tem muita festa boa, tem muita coisa legal, só que lá imagina não é um festival, é é uma festa normal, é um club, né, que tipo, chama DJs do mundo todo, mas o espaço, né, o tipo de música e os DJs, o nível de DJs que vão pra lá ,né, são DJs que tipo é alto nível, é uma line up com sei lá dez DJs que, tipo, um daqueles fariam um festival, tipo, de um dia numa cidade praticamente, né, pararia uma cidade só por causa daquele DJ, então é um gera uma naturalidade, né, uma casa de festa que tem três pistas diferentes, então sei lá numa pista está tocando David Gueta, na outra pista está tocando Alok, na outra pista está sabe, tipo, os maiores DJs que você imaginar, cada um tá tocando numa pista diferente na mesma festa, então é algo um pouco demais, sabe, pra comparar com Portugal pra mim né, porque
Então, alto nível, né? Eu imagi ah, entendi. Entendi agora. <laughs> E essas são essas aquelas festas que você dorme lá mesmo? Porque eu já vi algumas, né, que têm barracas, que as pessoas dormem, que duram dias, ou essa é uma mais light mesmo, você foi só um dia?
Aham. Não, não, bem mais light, é aquela festa mesmo num club como se você fosse para uma boate, sabe, você vai lá chega na na festa, paga o bilhete, entra 23h, 00h, sei lá, você pode sair a hora que você quiser, né, mas sempre fecha, sempre acaba lá para as 9h, só que eu ia embora bem mais cedo né, tipo 5h, Seis horas da manhã eu já estava em casa praticamente.
Ah sim. 5h, Seis horas da manhã. <laughs>
Não, tipo, Cinco horas eu estava indo embora, né, 6h praticamente em casa ou no caminho de casa, mas pra Ibiza não acho tão tarde assim, né, só virava o dia chegava em casa dormia
Porque geralmente o pessoal vai até mais, né?
É porque o lá no não tem festival, assim, né, pra ter tipo tenda nem nada então o que o pessoal faz é vai até às 9h depois vai no after que começa às 10h e vai até às 15h, depois vai no sunset que começa às 17h e vai até às 20h, aí já vai pra outra festa e emenda entendeu? Eu não fiz isso. <chuckles>
Sim. Ah, entendi, entendi. Nossa, muito interessante saber sobre essas coisas, viu? Muito obrigado, foi muito bom falar com você. Muito interessante mesmo.